Oye, ¿tú qué estrategias usas para no tirar la toalla cuando todo se pone duro?
Claro, ah, es es es complejo, ¿no? El luego cuando los escenarios hay escenarios que sí son demasiado duros, pero yo te voy a dar el ejemplo, eh, con el negocio que tengo, en el cual he tenido días muy complicados en en que no sale no sale trabajo, no salen los servicios, los clientes hay interés, pero no no agendan el servicio, ¿no? Entonces, pues, eh, son temporadas, hay días que así va a ser. Y algo que me ha funcionado a mí, pues, es seguir con la constancia, seguir con la constancia, seguir con esa disciplina, no bajonearme, seguir con esa esa energía positiva, eh, para para para enfrentar, eh eh, ese, e esos días, ¿no? Porque son momentos que sé que van a venir tarde o temprano.
Ujú. Okey. Esos días malos. Ju justo eso, eh, sí puedes compartir alguna vez de de de esos de esas temporadas malas, o días malos que estabas diciendo, sí puede ser algo en concreto una vez que la cosa realmente se puso se puso dura y no tiraste la toalla, ¿qué hiciste exactamente en ese momento?
Claro. Eh, de acuerdo con el negocio, lo que yo hice en esos días que estaba la temporada muy muy complicada, ofrecí una promoción mensual en la cual le bajé un poco el costo al servicio y y y y pude generar esa promoción en la cual, okey, no sé, este, te hago 20% de descuento solamente en los servicios de este mes. Y bueno, lo intenté, aún así no no, este, no sa no salieron las cosas como yo esperaba.
No hubo, no. Okey, y y hiciste alguna otra cosa, una vez que usaste esta estrategia para no tirar la toalla, y a al ver que no que no había clientela que estaba llegando, era temporada baja, tú en este caso, pues, hiciste esta promoción, este mes, ¿sabes qué? te doy el 20% de los servicios y demás, no tuvo tanta respuesta, ¿hubo alguna otra cosa que hiciste o cómo fue que sobrellevaste y no tiraste la cua la toalla a pesar de que la situación estaba ahí, dura?
Ujú. Así es. Claro, sí, así es, eh, no fue lo único que hice, sin duda, eh, no dudé en crear o empezar un nuevo servicio para para com para ahora sí que comple complementar el negocio, ¿no? Que tenía. Y y efectivamente, y y ofrecí un nuevo servicio del cual yo ya tenía conocimiento, pero antes de iniciar, eh, sí me empapé, ¿no?, del tema, aunque ya sabía cómo era, que, pues, quería, eh eh, informarme bien, ¿no? Este, de lo último que que que se sabía de de cómo tratar este servicio, y sin duda fue una estrategia que que me ayudó, porque en cuanto empecé a ofrecer ese servicio, me me empezaron a caer bastantes clientes me empezaron a caer bastantes clientes interesados.
Ujú. Sí sí sí empezó a haber sí empezó a haber respuesta entonces. Pues po podrías decir que en ese caso la perseverancia, no tirar la toalla y las estrategias que usaste, la primera pues no tuvo la recepción y la respuesta que tú esperabas, pero esto otro que hiciste con este nuevo servicio, sí, pues, sí tuvo la respuesta y generó algo de flujo y, pues, ahora sí que el negocio empezó a caminar.
Así es.
Tú consideras, ¿qué fue lo importante de que te permitió ir del punto A al punto B, ahí en ese en ese caso?
Así es. Claro, yo creo que lo importante fue el pensamiento, no no siempre te con un pensamiento positivo y y siempre en lugar de estarme fo enfocando en el problema, buscar las soluciones, ¿no? Yo creo que esa es una parte que me ayudó bastante a buscar solución buscar solución, o sea, está bien, te estamos teniendo el problema, está el panorama muy malo, pero ¿qué es lo que puedo hacer? O sea, buscar cosas que estén, e en mis manos para poder enfrentar ese problema o solucionar ese problema, porque sí no, el tiempo pasa y y no puedo estar así, ¿sabes? O sea, te te.
Ajá. No no puedo no puedo estar inerte, no puedo estar, este, pasivo, por el contrario, fuis fuiste activo hacia una solución. En ese sentido, ¿qué rutinas o hábitos te ayuden a seguir aunque a veces no tengas ganas?, co porque puede ser que la situación, ahorita tú comentabas que un pensamiento positivo, a lo mejor, pero puede ser que la situación sí pegue un poco emocionalmente y no tengas ganas, ¿Hay algo que tú puedes recomendar para empezar ya mismo, o qué rutina o hábito a ti te ayuda a pesar de no tener ganas a seguir adelante? ¿Qué qué qué es lo que haces o qué hábito tú tienes?
Exactamente. Ujú. Claro. Así es. Claro, e e es, es bueno eso, ¿no? Porque sin duda sí, luego hay días difíciles, pero voy a aprovechar a a decir algo que es, por ejemplo, yo yo lo comparo con con ir al gimnasio, ¿no? Con ir al gimnasio, eh, hay veces que no tienes ganas, ¿no? Que no tienes la energía y y no hay nada de ganas, hay mucha flojera, te gana más la flojera, pero, ¿qué pasa? En el gimnasio si tú llevas una constancia y una disciplina, de buenos días del gimnasio en tener tantas horas, tarde o temprano van a llegar esos resultados, e e no sé, puede que esos resultados lleguen en 8 meses, puede que lleguen al año, pero sí tú sigues con esa disciplina, el resultado va a llegar. Ahora, yo también e es.
Okey. Tarde tarde o temprano van a van a llegar si si eres constante y haces esas pequeñas cosas lo que estás diciendo ahí.
Exactamente. Exactamente, aunque las ganas no estén, aunque los días sean malos, ve eh, voy y hago ejercicios, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con un negocio, ¿no? Eh, no hay ganas a veces de trabajar, pero sigue con la disciplina, promociona, comparte. Mi innova, haz promociones. Y y lo mismo va a pasar tarde o temprano, va va a crecer tu cartera de clientes o tu negocio va a crecer. Entonces, yo creo que de esa manera lo veo y es algo que que me ha ayudado, ¿no? A pesar de que luego hay días difíciles, el ver y recordar que es como el gimnasio de que sí sigo con esa constancia y disciplina, aunque no quiera, aunque no me guste, porque yo creo que la mayoría de las personas, no vamos al gimnasio porque nos guste, ¿no? Sino que que que es algo que que buscamos por el objetivo de tener un buen físico o estar saludables, ¿no? Y también lo lo mismo lo veo con el negocio.
Por por por cuidarse bien y y demás. Fíjate que suena muy bien, eh, suena muy bien esa analogía que haces tú, ¿no? de del gimnasio, más allá que a lo mejor no me guste o no tenga ganas, pero el resultado a la postre, esas pequeñas decisiones que hiciste día con día, pues, eh, vas a tener, este, a lo mejor mejor físico, mejor salud, con más energía, y a lo mejor vas a bajar de peso, y a lo mejor te vas a dar un poquito, pues músculos más definidos, y y equiparas esto con el tema del negocio, ¿no? De que a pesar a veces las cosas no están saliendo bien, se ponen difícil, que no tires la toalla, y que empiezas, como des decías bien tú, de innovar, de una producción por aquí, algo diferente, ponerte creativo. Pero a veces puede ser que la desmotivación o el miedo puede llegar a tu vida, ¿no? A la por la circunstancia y demás. ¿Qué truquitos concretos? Ahorita hablabas del gimnasio y lo lo lo equiparabas a veces a hacer analogía, pero, ¿qué trucos concretos tú usas para salir de ese bajón que puedes tener un día mal o una mala racha por ahí? A lo mejor escuchas música, llamas a alguien, divides las tareas en pequeños pasos. ¿Qué es lo que tú haces para salir de un para vencer el miedo o la desmotivación que puedes llegar a tener?
Ujú. Así es. Así es. Claro. Claro, personalmente yo utilizo una estrategia que, muy bien, el día está muy malo, ¿no?, eh, o sea, puras noticias malas, me tomo el día y descanso, di me pongo triste, lo que sea, acepto, ¿no?, que que es que, pues, es algo que que no puedo manejar en esos momentos porque no hay motivación, no hay ganas y son más otros sentimientos que pasan, ¿no?, me tomo el día, me tomo la tarde, lo que sea, al otro día intento relajarme, intento hacer cosas que me gustan, como disfrutar de las películas, de jugar videojuegos, de de de simplemente descansar, ¿por qué?, porque yo siento que al darme un día así despejo mi mente, le hago un reinicio total a mi mente y al otro día siento que puedo ya o normalmente despierto con las ganas des otra vez a intentarlo y nada, ya pasó, o te vimos te te permitiste un día y medio de de de descanso, hacer lo que quieres, okey, ahora a seguirlo intentando. Yo creo que eso es algo que yo podría compartir.
Ujú. Su sue suena in suena interesante la verdad lo lo lo lo que comentas entonces en lo particular tú te permites o sea a ti hay ese miedo, esa desmotivación, dices bueno, este día, ¿sabes qué?, físicamente, mentalmente, emocionalmente no estoy bien, lo reconozco y eso no me va a permitir ser lo productivo que el negocio requiere, me tomo el día, a lo mejor me pongo a llorar, me permito estar triste o desmotivado, al día siguiente decías tú que a veces te puedes dar ciertos, este, como un hobby, jugar videojuegos, hacer algo de interés tuyo, entonces, en en eso que te permites estar un poquito triste o desmotivado, al otro día algo que te guste, entonces tomas un día, día y medio, o quizás 2, y de repente, bueno, okey, ya me reinicio, ahora sí, con nueva cara, con nuevos ánimos, voy y haré, pues, lo que tengo que hacer, como ahorita compartías el tema de de, no sé, innovar, el el tema de por este descuento por aquí, no funcionó bueno este nuevo servicio, entonces, este, haces, pero también tú has tenido algún momento en los que sí conviene dejar o de o desistir, ¿cómo des cómo tú distingues cuando de repente dices, bueno, lo he intentado por aquí, lo he intentado por allá, por acá, y entonces, y se me está yendo los recursos, a lo mejor tengo tengo este negocio, y llevo 2 años, 3 años metiéndole de diferentes maneras, y la verdad no me está teniendo, no estoy teniendo ese retorno de inversión, ¿hay algún momento que también vale la pena? Porque uno puede caer en el error de que es que, hay que esto que esto funcione y siempre para adelante, pero a veces a veces sí s valdrá la pena decir y si y y y reconocer que que no es por ahí, ¿tú cómo distingues entre rendirte y y po o por por por cansancio o decidir soltar algo sanamente para para que no te siga afectando?
Así es. Ujú. Así es. Claro. Sí, así es. Claro. Pues mira, yo eh, poniendo lo del negocio, eh, yo creo que, pues, es parte de, por ejemplo, un servicio, yo creo que los servicios siempre se van a solicitar, va a haber temporadas que no, va a haber otras, pero hay la mayor parte del tiempo, si si es un servicio, eh, siempre los servicios se van a solicitar todo el tiempo, ¿no?, entonces, eh, las veces que llego a esos momentos difíciles, digo, es un servicio, o sea, va a solicitar es es un servicio que se requiere muy seguido, entonces, pues no pasa nada, ¿no?, no voy a dejar de hacer el servicio, simplemente vamos a aguantar y y y nada, ¿no?, van a llegar esos buenos días, ahora, ¿y cómo saber cuando alguien, este, o cuando algo ya no es, pues, como dices, ¿no?, que es m es momento de dejarlo?, pues yo creo que habría que evaluar, pues, muchas, muchas cosas, ¿no?, eh, en cuestión de negocio, pues tendríamos que ver que que si nos está haciendo perder dinero, si nos está quitando tiempo y no estamos, pues, recibiendo, pues, nada o aprendiendo algo, ¿no?, entonces, yo creo que para darnos cuenta de eso sí sería evaluar cua cuánto cómo han sido las pérdidas, qué qué tanto tiempo nos está consumiendo, eh, hay algo, eh, eh, cómo está el proyecto, si es a corto plazo, si es a largo plazo, entonces, eh, pues no sé, yo creo que cuando ya está esa duda de, ¿oye, y qué tal si paro?, pues yo creo que hay que evaluar la situación, ¿no?, ya conforme a eso, pues pues se podría tomar una decisión, pero una vez que llega la duda, ya, es momento de evaluar, porque si llega esa duda es porque ya está la señal de que aguas, porque esto puede funcionar o puede que no.
Ujú. Ujú. Claro, claro. De, de Que que que a la la que a lo mejor este eh eh es sano eh eh es eh es es sano soltar, tú ahorita tú tú ahorita tú ahorita comentabas algo de eh eh en cuanto a tu experiencia, ¿no?, tu el negocio que tú tienes de de servicios, que dices que son es un servicio que, pues, tú sabes que son servicios que son a lo mejor de primera necesidad por poner una de alguna manera, que sabes que siempre va a haber, aunque tú mismo reconoces, hay temporadas altas y temporadas bajas. ¿Tú tienes alguna estrategia en particular para prepararte para esas temporadas bajas que será duro, que será difícil que digas tú: "bueno, sabes, sé que no sé, en julio y agosto están te están pensando en en ir de vacaciones, en prepararse para para la escuela y demás, y a lo mejor para mí son meses bajos, pero tengo otros meses buenos, entonces hago una especie de colchoncito de tal manera que me ayude a paliar lo que tenga que paliar, eh, económicamente hablando", ¿tú te preparas ahí y o o o qué es lo que haces en en en esas temporadas?
Exacto. Así es. Así es. Claro, definitivamente sí, me preparo, este, puede ser con un colchoncito, como dices, pero también gracias al otro servicio que pude comenzar, pues está ese ese otra parte, ¿no?, ese otro ingreso que puede llegar a salir cuando este cuando este esté bajo, ¿no?, y aparte a mí me gusta, eh eh, prepararme en esa en esa en esas temporadas con otro proyecto que sea como algún tipo compra venta de algo en el cual sé que me va a dejar dinero, eh, en en esos días, ¿no?, y prepararme.
Ujú. Okey, to to di entonces se puede entender que tú estás diversificando, ¿no?, o sea, tengo este tengo este servicio, que sé que siempre va a haber, pero hay temporadas altas y bajas, aquí metiste otro otra entrada de dinero con este nuevo servicio que que que que está más constante, más permanente con un flujo, y por otro lado, también tengo este este este dinero que me permite hacer esta pequeña inversión o esta inversión para una compra venta y y y ya más inmediato a lo mejor que, no sé, compre algo que me cueste equis cantidad de dinero y lo pueda vender al doble y a lo mejor ahí a ahí me permite tener un cierto flujo, entonces tú, como dicen coloquialmente buscas en entre tus estrategias en poner huevos en diferentes canastas, como dicen diversificar, para que eso no te ayuda a tirar la toalla en momentos difíciles, ¿eh eh eh eso es así, así es la cosa?
Exactamente. Totalmente. Así es. Sí, es correcto, la verdad es que así es, me gusta estar aprendiendo cosas y ver qué qué puedo qué puedo usar, ¿no?, también para para tan tener varias fuentes, ¿no?, se puede decir de estos ingresos, porque, eh, como que no depender totalmente de un negocio y y así eso me ha ayudado y y yo creo que eh es algo que igual recomendaría bastante.
Claro, claro. Oh, pues, eh, muy buena recomendación la que haces, ¿no?, el que si tienes la oportunidad de de diversificar s innovar y y, pues, se se ser constante esos pequeños logros y decisiones que haces el día con día para cómo, las usas como estrategias, sobre todo cuando las cosas se ponen bastante difícil y bastante duro. Muchas gracias, la verdad, este, fue bastante enriquecedora tu tu historia, lo que compartes, y pues, que te vaya muy bien.
Así es. No hay de qué, el gusto fue mío compartir esta experiencia contigo y y a darle.